Ưm, có chứ, theo mình nghĩ là cũng có một số cái, a, a, môn thể dục thể thao mình thấy khá là hợp trong cái trường hợp mà bị ngạt mũi hoặc là bị đau mũi xoang ấy, đó là chạy bộ. Trước đây mình cũng đã từng, ờ, thử cái việc là chạy bộ nhẹ nhàng ấy, xong một cái thời gian chạy khoảng 20, 30 phút thì mình thấy là mũi mình rất là thông thoáng và sau khi chạy xong buổi tối hôm đấy thì mình cảm thấy là ngủ rất là ngon. Vì không biết là do mình mệt hay là do mình vận động thì cơ thể của mình nó được tuần hoàn máu tốt, nên là ngủ rất là ngon đó bạn.
Ừm, hợp lý đấy. Ừm, về tình trạng đường hô hấp của bạn ấy, thì cái phương pháp bạn lựa chọn, ờ, thể dục thể thao như thế cũng thật sự là phù hợp. Ờ, bên cạnh đó thì, ờ, mình sẽ đưa ra một số cái phương pháp để mà bạn thử áp dụng xem sao. Ờ, thứ nhất ấy, thì bạn tất nhiên là phải, ờ, kiểm tra theo dõi y tế đầy đủ và đúng cái thời điểm, chẳng hạn như là, ờ, lịch hẹn tái khám chẳng hạn. Thì để theo dõi cái tình trạng của bạn là hiện nay như thế nào, để bác sĩ có thể là đưa ra những cái, ơ, ờ, phương thuốc hoặc là đơn thuốc nào đó phù hợp với tình trạng hiện tại của bạn, chẳng hạn như là nếu bạn nhẹ hơn, đúng không? Thì sẽ bỏ bớt kháng sinh đi, và đỡ bị tác dụng phụ hơn này. Và bạn có thể là, à, nói với bác sĩ về cái tình trạng dạo gần đây của mình, chẳng hạn như là, bạn cảm thấy mệt hơn, hoặc là bạn cảm thấy là, à, giấc ngủ của, à, mình không tốt, thì, ừm, ừm, yêu cầu bác sĩ là hãy, a, kê một vài cái đơn thuốc chẳng hạn để làm cho cái giấc ngủ của bạn nó có chất lượng hơn, ờ, đỡ ảnh hưởng đến cái việc là sau khi mà thức dậy thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải và không muốn làm gì trong một ngày ấy.
Ừm, ừm. Ừm, mình nhớ rồi. Ừm, hợp lý đấy, khả năng là mình cũng sẽ thử cái việc là đi, a, tái khám bác sĩ và, à, xem xem là, ừm, những cái phương pháp khoa học xem có giúp mình hồi phục nó nhanh hơn. Vì mình thấy là cái việc là mình tự dùng thuốc, hoặc là mình tự áp dụng những cái biện pháp, cảm thấy là nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi, chứ còn cái việc hồi phục nó không được nhanh và nó, ưm, chỉ được một cái lúc tức thời, còn những cái lúc khác thì mọi cái triệu chứng nó lại trở lại như cũ ấy, cảm giác, ưm, rất là khó chịu đó bạn.
Ừm, nó sẽ luẩn quẩn như thế và sự thật là như vậy đấy. Tiếp theo ấy, ờ, bạn nên cần phải điều chỉnh lại cái hoạt động của mình nhá. Ờ, chẳng hạn như là, kiểu, cái thời gian nghỉ ngơi này, ờ, phân bố năng lượng, thể dục thể thao và, ờ, cần phải tăng dần cái cường độ thể dục thể thao lên, ờ, để dành bản thân một cái mà bạn không thích việc mà bạn nó sẽ việc là bạn năng lượng, nó là một cái vòng tuần nên là phải, ờ, ờ theo cái kinh nghiệm.